Có chứ bạn, chắc chắn là mình có tiền tiết kiệm lại là nguồn thu phụ để khởi nghiệp rồi, nhưng mà mình cũng có một cái mình lo lắng đó, là mình sợ á là ví dụ như khởi nghiệp mà gặp nhiều rủi ro quá mình sẽ hông có đủ vốn rồi nếu như mà nó kéo dài hông có như mong đợi á, thì á có khi là mình phải sử dụng kiểu mà mình bị sợ âm mà mình sợ là phải đi vay luôn á. Với lại là khởi nghiệp á, mình cả theo khảo sát thị trường thì mình thấy cái tỷ lệ thất bại cũng hơi cao. Nhưng mà thành công thì thành công cũng rất là lớn, cái gì mà rủi ro cao á thì thì thì, à, thì kết quả nó thành quả nó lớn thì mình phải chấp nhận thôi, cho nên là mình cân đo đong đếm, cân nhắc hoài mình chưa biết làm sao, có nên chấp nhận cái rủi ro này hay không đây.
Ừm. À, tuyệt vời rồi nè. Ừm, cũng khá căng ha. Vang dội luôn, đúng rồi ha? Ừm. Ừm, nói chung nó cũng là khởi nghiệp thì nó cũng là một cái bài toán rất là khó, có rất là nhiều những cái yếu tố rủi ro, nhưng mà đúng như bạn nói luôn, rủi ro thì nó cũng sẽ luôn luôn đi kèm với cơ hội này. Vậy thì á, thật ra là trong thời điểm ngày nay này, có rất là nhiều cái mặt hàng mà để khởi nghiệp á. Vậy thì không biết đi, là cái ý tưởng kinh doanh mà bạn đang có trong đầu này, đó, thể kể thêm cho mình một chút, đấy là bạn muốn khởi nghiệp cụ thể ở là lĩnh vực hay là ở mặt hàng nào đấy không?
Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình á thì muốn khởi nghiệp ở lĩnh vực thời trang hoặc là mỹ phẩm á, đặc biệt là liên quan tới làm đẹp, a, cho phụ nữ á, vì những cái đấy á mình, à, nghĩ là mình có kinh nghiệm, mình có sở trường, cho nên là mình có thể, a, thực hiện được. Mặc dù á là bây giờ trên thị trường á là người ta những, cái, á, cái sản phẩm nó nó nó giả này nọ đó, nhưng mà bây giờ á nếu như mà mình tìm được cái nguồn hàng nhập khẩu về chất lượng á, thì mình mình có cái uy tín của mình thì mình sẽ bán hàng được thôi. Nhưng cái vấn đề là thời gian đầu á là phải xây dựng thương hiệu, phải xây dựng cái uy tín cá nhân, thì á cái hơi khó khăn thử thách. Và chính vì mình nghĩ đến nhiều khó khăn thử thách á mình mới suy nghĩ lại là lỡ mà bây giờ những cái thương hiệu lớn khác họ có nguồn lực nhiều hơn họ cạnh tranh với mình thì làm sao mà mình có thể cạnh tranh nổi với họ được đây. Cho nên nà mình cứ suy nghĩ mãi, mình đắn đo, nên là mình hông biết có nên từ bỏ cái việc ổn, ưm, hiện tại hông nữa, làm cả hai thì hổng có sức, đó, nên phải bỏ một trong hai thôi.
À! Hợp lý ha. Đúng rồi nè. Ừm hưm, hợp lý này, đúng.